बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ औ जिस तरीके की वाहियात हरकतें सरकार ने की है, लोगों के साथ मज़ाक करने के लिए, मैं इससे बहुत ज़्यादा मतलब मैं सै सैटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जब मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, जैसे आयुष्मान के के नाम पे लोगों को बताया जा रहा है कि 5 लाख का इलाज फ़्री करा सकते हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक मूर्ख बनाने वाली योजना है। मैं ऋषि एम्स, जैसे ऋषिकेश ए एम्स में पापा का ट्रीटमेंट कराया मैंने। तो सबसे पहले तो आपको लाइन में लगाएँगे। 2-3 घंटे या 4 घंटे भी लाइन में लग सकते हैं कि अप्रूवल होगा। अप्रूवल होगा, तभी प आगे इलाज होगा, ठीक है? 4 घंटे लाइन में लगते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर हमारा नंबर आता है और फिर वो डाल देते हैं। फिर वो 24 घंटे के अंदर-अंदर अप्रूवल आता है, ठीक है? अप्रूवल आने के बाद, फिर वैसे तो बोला जाता है कि सारा सामान आयुष्मान पे फ़्री है, जब नीचे हॉस्पिटल के लिए ब नीचे जाते हैं, मेडिकल स्टोर पे, जो आयुष्मान का व मे मेडिकल स्टोर होता है, वो लिमिटेड दवाइयाँ देते हैं, मतलब हमारी सर्जरी 56,000 की होनी थी, उसमें से केवल 8,000 का उन्होंने हमें सामान दिया, बाकी बोला है, "सामान यहाँ से आउट ऑफ़ स्टॉक है। बाहर से ला सकते हो आप।" तो इस तरह की वाहियात हरकत सरकार कर रही है लोगों को, हम सोच के जाते हैं घर से कि हमें आयुष्मान पे इलाज हो जाएगा, लेकिन वहाँ जा के पता लगता है, अपनी जेब से पैसे लगाने होते हैं, इससे अच्छा तो हम हम डायरेक्टली दिल्ली जैसे राज्य में जाके फ़्री इलाज करा सकते हैं। तो मैं इस चीज़ से सरकार की बहुत ही ज़्यादा बे वाहियात सरकार की योजना है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ और मैं बात करूँ, तो इसका सीधा-सीधा असर लोगों पे उन लोगों पे ज़्यादा पड़ रहा है, जो गरीब लोग हैं और उन्हें मुफ़्त का ये फ फालतू की चीज़, मेरे हिसाब से अच्छी नहीं है। आपका क्या मानना है?
अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हुँ, जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ।

बिल्कुल, बिल्कुल, अगर हम कोई मोबाइल भी ख़रीदते हैं तो मतलब अगर 10,000 का मोबाइल है, तो ₹3,600 उसमें टैक्स चला जाएगा। 18 परसेंट सेंट्रल को और 18 परसेंट स्टेट गवर्नमेंट को। तो वो चीज़ें मैं थोड़ा समझ से बाहर रहती हैं कि मतलब इतना ज़्यादा टैक्स किस लिए? ठीक है, चलो अच्छा है देश के विकास के लिए। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो सरकार की शिक्षा प्रणाली से मैं ज़्यादा आजकल खुश नहीं हूँ। मतलब सरकार अभी भी उन्हीं चीज़ों पर चल रही है, किसने किसको मारा और कब क्या हुआ था? तो इन चीज़ों से मैं मेरा मानना यही है कि जीडीपी बढ़ने वाली है नहीं, किस ने किसको मारा था। वो चीज़ें जा चुकी हैं और उनको ठीक है मतलब आप एक अलग से सब्जेक्ट रख सकते हो और गवर्नमेंट एग्ज़ाम में भी आप ये चीज़ें पूछ रहे हो तो वो चीज़ें तो ग़लत हैं, मेरे हिसाब से इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बढ़ावा देना चाहिए टेक्नोलॉज़ी को, जीडीपी को, स्टार्टअप को शिक्षा में ऐसी प्रणालियांँ होनी चाहिए कि बच्चों को स्टॉक मार्केट सिखाई जाए, पैसा कैसे बना सकते हैं, पैसे को कहाँ-कहाँ श इन्वेस्ट करना चाहिए, बच्चों को वो चीज़ें सिखानी चाहिए जिससे मतलब पैसा बन रहा हो। और जो आजकल युवा परेशान हुए फ़िरते हैं रोज़गार को लेके, स्किल्स सिखाने चाहिए मेरे हिसाब से, तो शिक्षा प्रणाली पर सीधा-सीधा जो हमारे युवाओं पढ़ रहा है। मतलब आप कुछ टेक्निकली चीज़ें स्कूल से ही सिखा के चलो। जैसे 6th क्लास है, 6th क्लास में 1 पीरियड ऐसा भी होना चाहिए जिसमें टेक्निकल काम सिखा रहे हो आप, जैसे आजकल अगर मैं छोटी-सी बात करूँ कोई सभी तो ऐसे एक जैसे नहीं होते हैं लेक़िन जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं कम से कम वहाँ तो आप ऐसी चीज़ कर ही सकते हैं, क्योंकि ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो उ रोज़गार ढूँढते हैं, जैसे आप बिजली की फिटिंग करना सिखा सकते हो। काफ़ी सारी अगर किसी कोई बच्चा अगर किसी कोठी वग़ैरह में एक ठेका भी लेता है बिजली की फिटिंग का तो वो काफ़ी अच्छी कमाई वहाँ से कर सकता है, वीडियोग्राफ़ी सिखा सकते हो आप। तो मतलब बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो बच्चों को आप 12th करने के बाद वहाँ से तैयार करके भेजो कमाई करने के लिए, आपका क्या मानना है?
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, हाँ। हाँ, हाँ। जी, जी, जी, जी। जी, जी, हाँ जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ, हाँ।